Oui, exact. Et puis, oui, et puis, on se rend pas compte qu'en fait, c'est juste que si on nous l'enlevait, eh beh, il y a plein de choses que qu'on saurait pas faire. Alors que peut-être avant, comme il y avait pas les smartphones, on savait le faire. Je pense, par exemple, à rien que se déplacer. Enfin, on utilise beaucoup le GPS et cetera. Alors qu'avant, heu, en fait, on mémorisait, je pense, plus facilement, heu, les rues, les directions et cetera.
Ouais. Ouais. Oui, puis fallait fallait prendre des notes peut-être, il fallait voilà, ouais. Et aujourd'hui, heu heu, l'intelligence artificielle, puisque maintenant elle vient avec les smartphones, ça vient quelque part, hem, on a on a moins besoin de, heu, de raisonner, heu, de, hem, de mémoriser et voilà, donc
Voilà, avoir une carte, heu Oui et puis de réfléchir un peu par nous-mêmes sur ce genre de
ouais, donc c'est ce sont de c parce que si on nous enlevait les smartphones, la vie continuerait, hein.
On sait qu'on a Oui, oui, c'est sûr. Il y aurait une petite période d'adaptation, mais oui, non, non, c'est sûr.
Ah y heu, rien ne changerait il y aurait il y aurait vraiment aucune modif, tout irait de la même façon, ben, il y aurait le téléphone peut-être comme, heu, auparavant, heu, ou hem et et puis voilà, donc, heu, tout irait pour le mieux, hein, heu heu, c cette évolution du smartphone, ben, voilà, c'est l'évolution naturelle de l'homme. Que maintenant, il il il s'est rappelé de, heu, mmh, que la communication était importante. <chuckles> Oui, mais bah, ça je <chuckles> ça je, heu, j'en doute pas, mais bon, quand même et heu, mais c'est vrai que de hem, heu, a après après il y a il y a ce truc des smartphones, c'est que tout commence à être connecté au smartphone.
Oui, oui, on se non, non, c'est sûr, on s'habituerait, hein. <chuckles> Oui.

Ouais. Après c'est vrai que bon, il y a quand même des fois, heu, des fois c'est un ç ça rend un peu la vie un peu compliquée parce que quelque part, moi m moi tout au moins des fois je ressens que je finis par être, heu, par devenir un peu dépendant du t smartphone. Ça veut dire j'y pense beaucoup, peut-être que j'y pense même trop, heu, qu'est-ce que tu en penses?
Ah oui? Ah oui. Ouais. Mmh. Mmh. Oui, je suis d'accord et puis, heu, par exemple je sais qu'une fois moi j'avais cassé mon téléphone et heu, et en fait, heu, dedans j'avais un peu tous mes accès, heu, à la banque, à mes mails, ce genre de choses et en fait je me suis rendue compte que dès que je j'essayais de me reconnecter sur mon ordinateur, ça m'envoyait, heu, un un code, heu, secret ou une vérification par sms ou et cetera, donc en fait sans ce sans ce téléphone, je me suis rendue compte que j'étais té totalement bloquée dans ma vie de tous les jours en fait, parce que tout passait, heu, par la vérification. Même maintenant les paiements, heu, un peu en ligne et cetera, des fois la banque elle demande une vérification sur le téléphone, ce genre de choses, donc je me suis rendue compte que tout était un peu regroupé dans ce téléphone et que alors d dans la vie de tous les jours ça nous paraît plus facile, je pense.
Oui. Ouais. Ouais. Oui. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Bah oui. Bah. Ouais. Bah, après c'est c'est qu'aujourd'hui, heu, que ce soit la banque, que ce soient les impôts, que ce soit, heu, la Sécurité Sociale, ben on on il y a des applications, donc les smartphones sont bienvenus, mais après il y a ces codes, donc il y a tous ces codes qui vont avec et puis après, heu, le téléphone aussi est devenu un moyen de vérifier que c'est bien nous, hein, donc effectivement il suffit que l'on perde on on parce que c'est facile à perdre un smartphone en plus. Il suffit de de laisser quelque part, de l'égarer, et heu, et c'est vrai que, heu, quand cela arrive eh bah, en fait tout d'un coup, heu voilà on peut plus rien faire. On
Mmh. Oui voilà. Oui, bah oui, ou à casser ou Ouais, la vie s'arrête. Enfin c'est c'est c'est triste à dire mais on a l'impression que la vie s'arrête parce qu'on n'a plus accès à rien. C'est quand même dingue que ça ait pris une telle importance, je trouve.
Ouais, ouais. Et heu, et c'est vrai que c'est quand voilà, donc il faut faire quand même attention et de ce point de vue, heu heu, ça rend la v la vie un peu plus compliquée parce qu'il faut qu'on redouble d'attention, heu, chaque fois qu'en fait on a un smartphone. Parce que si on le perd et ben on sait déjà que ça va être tr c'est un peu comme perdre sa carte d'identité, hein.
Oui, c'est ça. Exactement.
Voilà. D'a d'ailleurs c'est encore je pense que je pense que c'est encore plus contraignant, parce que
Je pense que c'est ce que j'allais dire, je pense que c'est plus contraignant encore, parce que la carte d'identité c'est et puis ça se refait facilement c'est ça a «une seule fonction» entre guillemets, alors que le téléphone c'est t
Oui. Oui. Bah, c'est un peu comme perdre tous les documents, permis de conduire, carte d'identité, heu, et ben, heu, n n'avoir plus de numéro de Sécurité Sociale, n'avoir plus de de numéro fiscal. Tout d'un coup, on a tout on a tout loupé et heu, et puis voilà il faut tout refaire.
Oui voilà c'est ça, exactement. <chuckles> Comme perdre son portefeuille avec tout à l'intérieur, heu. Mmh.